Come andiamo, tutto bene?
Ma sì bene dai. Tu come stai?
Tutto bene, grazie.
Bene, bene. <chuckles>
Allora, di cosa parliamo oggi?
Ma cosa dici? Parliamo di cibo, magari qualche ricordo legato a un pasto relativo alla famiglia di origine. Va bene? Eh dai.
Mh. Volentieri. Mh-mh. Allora, ehm, ad esempio ,ehm, un u un ricordo, tipo qualcosa tipo un ricordo speciale, legato a del cibo che si faceva si preparava in famiglia.
Sì Sì uhm sì da parte mia mi ricordo quando mia mamma appunto mi preparava il risotto. Ehm il risotto quello giallo lo chiamavamo, <chuckles> non so se lo conosci. <chuckles>
Okay. Mh-mh. Mh. Sì, che c'era il giallo il giallo dello zafferano.
Esatto, quello de perché c'è lo zafferano dentro, no? Ehm e appunto cucinava mia mamma e mi ricordo che lo cucinava con talmente tanto amore insomma, eh sì con tanta passione poverina. Ehm che me lo sono me lo ricordo ancora come se fosse qua lei, no, uh a cucinarmi il risotto per magari quando andavo a trovarla insomma, no? Ehm sì adesso i pasti sono cambiati tanto in famiglia perché si è sempre più di meno, insomma no? Ehm però ai tempi si era magari invitava anche le mie sorelle e ehm e quindi era proprio una festa. Eh
Mh sì, sì. Mh-mh. Sì, passione. Mh. Mh. Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Cert Mh, capisco. Sì, sì, sì. Mh. Quindi hai dei bei insomma, dei bei ricordi legati a al risotto giallo. <chuckles>